あ、紙の本ですか？
紙の本で何か興味のあるものを、ちょっとこう目を通すみたいな、ちょっとリラックスしたこと今までそのお仕事とは違ったことを、こうちょっと頭にこう入れるような
はい。 うんうんうんうん。 うーん、なるほど、なるほど。
のも、リラックス出来ると思います。うん。
紙の本を読むとなるうん、紙の本良さそうぜす。読むとなると、電気点けないとダメですけど、それでもいい感じですか？なんかもっとくなんか暗い暗いしょう暗い照明でギリギリギリ見る感じで感じすかね？
そうですね。ほんとはあの うん、ほんとはあの、あの読書にこう使うこういう、ライトがいいんですけどね。読書に専門のこううん。
ああ、そうそうそう、読書 その夜寝る時の読書用のなんかライトってあるんですか？ああ、あるんですね。そんなの。なんかそれ目に優しい光なんですか？はい。
ほんうん、あるんですよ。ずうん。だからそれか、あの本にこう本にこうフック出来るようなライトとかあるんですけど。でもうん、でもあの、スマホとかから出るライトよりはずっと優しいと思います。普通のこう、普通のランプでもね。
ああ、そういうのもあるんですね。ふーん。 ああ、なんかちょっと暖色暖色なんですかね、なんか、もうちょっとあ赤赤みがかかった。うーん。
はい。 はい。 そうでなかったら、やっぱりなんかリラクセーションの音楽を聴くとかね。
はい。 ああ。どんな感じの音楽が、リラクセーション音楽なんですか？
え、あの、睡眠の前の音楽っていうのが結構出てますよ。あの、ストリーミングでも出てますし、あ、Spotify とか Apple Music でも出てますよ。はい。
うーん。うぽあの、Spotify、Spotify とか、す YouTube とかですか？ うーん。
結構ね、あの、ま、好みにもよるんですけど、いろんなのが出てるから、ご自分でやっぱりね、あの、気に入ったのを選んでいいただくと思うんですけど。なんかこう、リラックス出来るこう音楽を聴いて、こうちょっと瞑想みたいなのに入って。
はい。 うん、うーん。 はい。 はい、はい。
のも、いいです。